हुँ जी, तो ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि रिऐलिटी चेक्स देना काफ़ी सही रहेगा और आजकल क्या लगता है आपको कि अ, जो मीम्स होते हैं, उसमें अ, म्यूज़िक का क्या रोल होता है? मतलब म्यूज़िक भी कुछ जान डालते हैं इन सब मीम्स में? क्या लगता है?
हुँ, हुँ। हट। हाँ, बहुत ज़्यादा जान डालते हैं, देखिए अ, काफ़ी अच्छा भी लगता है ऐसे मीम्स देखना। और एक बार तो देखिए, मैंने एक अ, मीम देखा था, कोई एक बहुत ही मश मशहूर इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने मीम बनाया था कि अ, <chuckles> "बुरा वक़्त गुज़र जाएगा, सोचते-सोचते कहीं मैं ही ना गुज़र जाऊँ।" तो उसके बाद जो गाने बजते हैं ना अ, वो बड़े अच्छे लगते हैं। और आजकल तो देखिए, क्या हो गया है ना कि कुछ भी चीज़ हुई और उसके बाद ना एक एटीट्यूड वाला गाना बजने लगता है। वो भी वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि एक होता है ना, रौला इंसान का बना रहे, तो उस तरह के जो मीम्स होते हैं, कह लीजिए कि वो भी बड़े अच्छे लगते हैं। और बहुत सारे ऐसे मीम्स थे, देखिए, एक बड़ा वायरल हुआ था मीम्स कि, "अंकल जी, पानी पिला दीजिए।" ये करके। हुँ, तो हाँ, ये वाला मीम मुझे बहुत अच्छा लगा था। साथ ही देखिए, अभी गर्मियाँ तो अभी बीत चुकी हैं, पर गर्मियाँ शुरू होते ही एक इस साल मैं कहूँगी, इतना अच्छा मीम वायरल हुआ था, "गन्ने का जूस ₹20, आइए, आइए।" थोड़ा ये उसमें जो दौड़ के लोग जाते हैं ना कि, "हाँ, चलो, चलो, गन्ने का जूस पीने चलते हैं।" वो काफ़ी अच्छा था और देखिए, इससे मुझे एक और चीज़ याद आई। मौसमी के जूस की भी बड़ी बातें छिड़ी थीं कि अ, "भैया, मौसमी का जूस पिला दो, जूस पिला दो मौसमी का।" तो वो काफ़ी, ये भी वायरल था।
उ, हुँ, अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। <chuckles> हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ, दीजिए। मेरा गला सूख रहा है। <laughs> <chuckles> अच्छा। <chuckles> सिर्फ़ 20। <laughs> अच्छा। <clears throat> हुँ, बताइए। मौसंबी का। <chuckles> <laughs> मौसंबी का।